في كل حاجة هم موجودين، آآ حتى أبسط القرارات هم عايزين إن هم يبقوا جزء منها.
ط ط إمم. طيب بمناسبة الحدود، يع بت بتعرفي تخلقي حدود إزاي؟
آه، بُص هو أنا هاقول لَك يعني، صراحة يعني، الحدود حدود طبيعية، حدود مسافات. أنا عايشة برّه مصر. ف آآ، الموضوع كان- إلى حدٍّ ما- يعني هو مش هاقول لَك إن هو أبسط حاجة، بس سهل شوية
حلو.
حبتين، تلاتة ب آآ، بسبب إن أنا عايشة برّه. ليه بقى؟ لأن في الأول وفي الآخر إحنا بنتكلم على التليفون، آآ هم بيشوفونا على الفيديو وإحنا بنشوفهم، أزيكم؟ عاملين إيه؟ كويسين؟ يومكم ماشي إزاي؟ مش عارفة إيه، ومكالمة يعني ما بتتعداش هاقول لَك إيه؟ أكتر مكالمة مثلًا هتقعد ساعة، ساعة يعني يا سيدي لو لو هنرغي جامد أوي <giggles> هتقعد ساعة يعني وده ما بيحصلش كتير خالص يعني. ف ما بيقدروش إن هم يعرفوا تفاصيل يومنا كانت ماشية إزاي، ما يقدروش يعرفوا مثلًا، آآ، أنا باعامل بنتي إزاي و يعني عايزة أقول لَك إنه مع ده، هو لسه في تدخل.
ما فيش تواصل. اهم. ربع ساعة مثلًا، أوه ساعة! ده كتير أوي، ده إيه ده! <giggles> إمم. حلو. إمم، طيب آه، طب إمم. برضو! برغم إن هم ما فيش أنتِ بتقولي لهم اللي أنتِ اللي أنتِ عاوزاه لأنه مش شايفين حاجة، يعني أنتِ عاملة إيه؟ أنا كويسة والله وزي الفل.
آه، آه، بس يعني خليني أقول لَك مثل بسيط يعني، أنا بنتي آآ، لسه صغيرة ولسه مولودة يعني مش مش كبيرة خالص، فَأ أنا آآ ما لبستهاش حلق.
امم.